Oh, ya veo. Pues sí, es, este, es es es este, bueno, ¿verdad? Es bueno que tengas tú acceso al al hecho de tener este trabajo remoto, trabajar desde casa, que te abra, ¿verdad? Estas oportunidades para poder ir a hacer todo esto que comentas, de de ir a llevarlo a que le revisen suave su presión, de llevarlo a sus citas médicas, de poder ir a las farmacias. O sea es bueno, e e es bueno y me da gusto que tengas esa flexibilidad de horario. Eh, quitando lo que tú haces, ¿tienes más apoyo en tu familia, amigos, recibes algún tipo de de servicio de persona que apoye en casa? Y también me gustaría preguntarte, ¿tú cómo te sientes? O sea, ¿cómo te hace sentir esto emocionalmente? Eh, ¿te te sientes cansada, agobiada, estresadas, o o o o qué límites necesitas mantener con esta nueva adaptación?
Sí. Sí. Mm. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, claro. Bueno, mira, te contesto tu primera pregunta. Eh, bueno, tengo la el apoyo de bueno, mi esposo, que está aquí en casa conmigo, por supuesto, y él me ayuda con los quehaceres de la casa, y si por algún motivo yo no puedo llevar a mi papá al médico, él también tiene la flexibilidad y lo lleva, o él se ofrece a ca como hay que tomarle la presión unas 2 veces al día, él lo hace. Él está muy pendiente, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues ese ese apoyo lo tengo. Y también, am, hay otro apoyo que es como de del de parte del seguro de salud de él, ¿no? Que si está, por ejemplo, tiene algún quebranto de salud, por decirte algo, que si le da una gripa, o que si se siente mal por cualquier motivo, hay unas un servicio que viene a casa, ¿no? O que si nosotros no estamos por cualquier motivo, hay una persona que puede venir a casa a acompañarlo, o a hacerle la comida, cosas de esas, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, es es un apoyo que contamos, gracias a Dios. Y lo que me preguntabas de cómo me siento emocionalmente, eh, pues, es de verdad que es es desgastador, porque, como mencionaste al principio, es una situación nueva, pero bueno nos estamos adaptando, ¿no? Pero es una rutina nueva completamente en casa, y aunque hay apoyo, igual, yo quisiera, ¿verdad? Como que hacer más, pero bueno, ya ya no hay más que hacer, ¿no? Ya lo que lo que yo estoy haciendo, mm, es lo que lo que se puede hacer, y y a veces me siento como culpable, pero no debería, porque no está noe estoy ayudando, y mi papá está cómodo, tiene todas las comodidades, tiene toda la l no, las ayudas, los servicios, el transporte, pero yo a veces pienso, y que se como que: "¿Será que puedo hacer más?". Sí, me entra como esa como esa culpa ahí, ¿no? Que que no no debería ser, pero a veces me siento así.
Claro, sí. Claro. No.